ใช่ค่ะ แบบนั้นด้วยเลยค่ะ อะไรที่เรารู้สึกว่า อ่า เราสามารถทำเองได้ อย่างเช่น อ่า อาจจะเปลี่ยนแบตโน้ตบุ๊กของเรานะคะ หรือแล็ปท็อปเนี่ยค่ะ ถ้าเราสามารถสั่งของแล้วก็ อ่า มีเครื่องมืออยู่แล้วนะคะ ไขควงอะไรเล็ก ๆ แบบนี้เนาะ เราก็สามารถที่จะดูยูทูบนะคะ เปลี่ยนเองได้ ไม่ต้อง แบกโน๊ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปไปให้ช่างนะคะให้เสียเวลาเนาะ เราทำเองได้เลย สั่งแบตเตอรี่มาออนไลน์ อะไรงี้ ก็ เป็นการแชร์ความรู้ให้กับคนที่เขารู้สึกว่า เออ มันไม่ได้ยากขนาดที่เราทำไม่ได้เนาะ ถ้าเราคิดจะทำเนาะ แบบนี้ค่ะ
อืม โอ้โฮ ค่ะ คือพอฟังแล้วนะคะ รู้สึกใจฟูนะคะ รู้สึกว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยน่ะค่ะ ในโลกโทเซี่ยว Social Media เนี่ย มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น เพราะว่าจริง ๆ แล้วอะค่ะ บางทีเราก็กลัวเหมือนกันนะคะ ถ้าเกิดว่า เจอ โพสต์อะไรที่มันบั่นทอนความรู้สึกเนาะ แต่ว่าถ้าเจอโพสต์อะไรแล้วอะมันทำให้เรารู้สึกดีว่า จริง ๆ แล้วมันมีมิตรภาพอะค่ะที่อยู่บน Social ในยุคปัจจุบันเนี้ยนะคะ มันรู้สึกว่า จริง ๆ การที่เล่น Social มันก็ไม่ได้น่ากลัวเสียขนาดนั้นน่ะค่ะ เพราะว่า ถ้าเกิดว่า เราเลือกใช่ไหมคะ อย่างที่คุณบอกเนาะว่า เราเลือกที่จะแชร์ออกไป มันก็เหมือนการ การต่อ ยอด ด้วยใช่ไหมคะ สิ่งดี ๆ ออกไปให้คนได้เห็น แล้วเขาก็สามารถต่อยอดจากสิ่งดี ๆ พวกนั้นของเราออกไปด้วย อย่างงี้นะคะ
ค่ะ อือฮึ อืม ใช่ เลยค่ะ อือฮึ ใช่เลย ค่ะ